उस उस टाइम पे जो मूवीज़ होती थी, उसका पेस अलग होता था। उस टाइम पे जो मूवी बनती थी, वो बहुत स्लो धीरे, धीरे, धीरे, धीरे चल रही है। आज की जो मूवीज़ है, उसमें बहुत सारे कट्स हैं। तुरंत, तुरंत सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए उस टाइप का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो बोल की आपने बात की, तो बोल भी सेम इसी तरह से मैटर करते हैं। आज की डेट में लोगों को थोड़ा अ, मतलब हिप-हॉप टाइप का गाना चाहिए, पार्टी सॉन्ग चाहिए, थोड़ा सा जो ओ अ आज की डेट से रिलेट कर सके। जैसे कि अगर मैं हुक हुक्का वाली बातें, ए, दारू वाली बातें अगर मैं 90s में करता, तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि उस टाइम पे इसका प्रचलन इतना नहीं था। लेकिन आज क अगर मैं हुक्का वाली ये सब चीज़ें की बातें करूँगा, तो बहुत ज़्यादा चलेंगी। आज की डेट में अगर चिट चिट्ठियों की बातें मैं करूँगा गानों में या फिर मैं कोई ऐसी बातें करूँगा जो हमारे पापा-मम्मी के टाइम की थी, तो वो ज़्यादा हमारे पापा-मम्मी कनेक्ट कर पाएँगे। मतलब लेकिन जो गीतकार जो लिखता है गाना, वो आज के ऑडियंस को देख के लिखता है कि आज के ऑडियंस का मात्रा कितनी है।
बेशक़। हाँ। सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल। हाँ। समझ सकती हूँ। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि युवा जो हमारे हैं, वो कहीं न कहीं जब उम्र के हिसाब से भी पसंद काफ़ी लोगों की बदल जाती है और उसी हिसाब से गाने भी लिखे जाते हैं समय के साथ। अच्छा, तो मैं आपसे ना ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा गाना कौन-सा है? और आपको वो क्यों अच्छा लगता है? मतलब उसके बोल अच्छे हैं, धुन अच्छे हैं या दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं?
जी। जी, जैसे कि मैं जी, जी। मैं एक छोटा सा हाँ। मेरा पसंद उज़